Trời ơi, kiểu như sắp tới á, mình có một buổi phỏng vấn thăng chức nội bộ, mà càng gần á là mình càng lo ờ, kiểu nên nó cứ bồn chồn, bồn chồn ấy. Và tự nhiên thì mình lại nghi ngờ bản thân là: "À, không biết mình có đủ giỏi chưa và nếu họ hỏi khó quá thì sao á?" Tại vì dù gì thì mình cũng đã làm việc này nhiều lần rồi nhưng mà kiểu vẫn sợ thiếu ấy ạ.
Vậy hả? Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Sau khi nghe bạn chia sẻ thì mình thấy là bạn đang rất là lo lắng đúng hông? Cũng như là cảm thấy có chục chút gì đó áp lực khi mà phỏng vấn trong cái vị trí thăng chức này. Nhưng mà trước khi mà mình đưa ra cho bạn những cái lời khuyên á, thì mình cũng mong là mình có thể hiểu hơn về cái tình huống của bạn. Thì hiện tại là bạn đang phỏng vấn thăng chức này là phỏng vấn cho công ty bạn đang làm, phỏng vấn nội bộ hay là bạn nộp công ty khác, công ty mới và bạn đang phỏng vấn bên một cái công ty khác vậy?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, mình đang, ơ, kiểu như là, phỏng vấn nội bộ á, để có thể tăng lên một cái chức khác ở trong cái công ty mà mình đang làm luôn. Đó. Ừm, tại vì là mình làm cho bên nước ngoài ấy, có nghĩa là mình đã ưm, làm cho bên công ty nước ngoài rồi và cũng mới đi được là 1 năm nhưng mà ờ, sau đó là 1 năm sau thì mình muốn kiểu như lên làm vị trí ơ, ờ, trưởng nhóm á, ờ, kiểu như leader á. Ờ.
Ừm. Ờ. Ừm, ra là vậy. À, mình hiểu. Ừm. Vậy thì hiện tại bây giờ á, là bạn a, điều gì khiến bạn tự tin nhất khi mà bạn nghĩ đến cái buổi phỏng vấn sắp tới?
Chắc là kỹ năng giao tiếp á, hoặc là kỹ năng xử lý, kiểu, vấn đề á, ờ, tại vì cái công việc của mình cũng là, kiểu, phân tích, a, dữ liệu với lại là, à, xử lý những cái cái cái vấn đề của khách hàng á, cho nên là trong cái khoảng thời gian mà mình còn làm nhân viên thì mình thấy là cũng ổn, kiểu như là, mình có performance tốt nè, kiểu như là, ừm, được, ờ, sếp đánh giá cũng ô kê trong cái, a, team. Đó! Cho nên là mình muốn được, ừm, kiểu như là, lên một cái, a, một cái vị trí mới để mà thử sức bản thân xong gọi là thử sức bản thân hơn ấy.
À. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, ra là vậy. Vậy thì á, ừm, theo mình hiểu thì cái vị trí của bạn nó cũng gần giống như là chăm sóc khách hàng, đúng hông? Vậy thì, ờ
Ừm. Ừm, nó hơi hơi giống như vậy.
ừ, vậy thì điều gì khiến bạn lo lắng nhất, ngược lại với cái việc hồi nãy?
Điều khiến mình lo lắng nhất hả? Chắc là do mình vẫn chưa biết cách, kiểu, sắp xếp các công việc với lại, à, kiểu, ừm, đời sống thường ngày nè, với lại là không biết cách phân bổ cái công việc cho mọi người á. Ừm, với lại là chắc là nhìn tổng quan về về công việc luôn á, ừ, kiểu như mình chỉ chăm chăm vào những cái chi tiết nhỏ chứ không phải là một cái bức tranh tổng quát.
Ừm. À, tức là hiện tại bây giờ là bạn bạn có cảm thấy là bạn đang thiếu cái kỹ năng để lên chức hông? Đó là kĩ năng là những cái kỹ năng cần thiết cho việc à, bạn bạn có nhần nhìn nhận được vấn đề này, đúng hông? Vậy thì bạn gợi ý nha, công ty kỳ vọng điều gì ở vị trí mới?
Đúng rồi. Ừm. Mình nghĩ là, ờ, chắc chắc người sẽ làm được việc và kiểu có thể dẫn dắt một đội nhóm mà có thể là làm tăng cái, ơ, cái hiệu suất của cơ hiệu suất công việc á đối với lại, ờ, khách hàng nè, rồi, ừm, làm cho công ty, kiểu, phát triển hơn, đó, với lại một cái cầu nối ừm, đúng rồi, một cái cầu nối giữa công ty với lại nhân viên nữa.
Ừm, rồi. À, rồi nha. Vậy thì bạn có biết được cái thời gian phỏng vấn và cái hình thức của công ty chuẩn bị sắp tới cho bạn hông? À, một một hay là phỏng vấn thêm với đông người hay là phỏng vấn trực tuyến hay như thế nào?
Ờ, thực ra là mình sẽ trải qua 3 vòng, thứ nhất là cũng sẽ là trực tuyến trước, đó, sau đó là mình sẽ phỏng vấn, ơm, với lại, à, ờ, kiểu như là 4 người. Kiểu, coi như là, vừa có phòng ban, a, lãnh đạo, nhưng mà hông phải là lãnh đạo cấp cao nhá, mà là, kiểu, lãnh đạo bình thường thôi, kiểu, hơn mình một một bậc đấy, rồi, ờ, hắc ừm, HR, kiểu vậy. Nhưng mà sau đó sau cái qua vòng phỏng vấn đó là sẽ có giải kiểu như là giải quyết tình huống á, rồi cái sẽ phỏng vấn cao hơn với vị trí là, ờ, kiểu sếp, ừm, sếp cao hoặc là sếp chủ quản của công ty á, đó, kiểu vậy. Ừm, mình nghĩ là cái cái phổng cái cuối á, là sẽ là hỏi là những cái kỹ năng, rồi, à, chốt hạ thôi, còn mình chỉ sợ là cái thứ hai lúc mà giải giải cái, a, tình huống á, nó cũng hơi hơi sợ sợ. <laughs>
Ừm, ra vậy. À, mình hiểu nè. Ừm. À, ra vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ngoài bạn ra đó, bạn có để ý thấy đồng nghiệp nào ở trong nhóm hay là trong công ty của bạn cũng đang nhắm tới cái vị trí này và cũng đang, a, phỏng vấn ứng tuyển giống như bạn hông?
Ừm. Mình thấy là có! Thực ra là có một vài bạn ở những cái, ơ, nhóm khác á chứ không phải là nhóm của mình, nhóm của mình thì các bạn, ờ, nộp vào những cái vị trí khác, ưm, khác mình, đó. Còn những cái bạn khác của nhóm khác thì có có nộp vào cái vị trí mà mình đang muốn ứng tuyển. Cho nên là mình thấy là cũng có khá là nhiều cái đối thủ á.
Ừ. Ừm. Ừm, ừm. Rồi, mình hiểu nha, nói chung là chắc chắn là bạn cũng có phần nào lo lắng, đúng hông? Cũng như e dè bởi vì vị trí này cũng có sự cạnh tranh nhất định nè. Vậy thì bạn thấy nha, cái điểm mạnh nổi bật nhất của bạn phù hợp ra sao với cái vai trò mới?
Ừm. Chắc là, ờm, mình nghĩ là sự gắn kết, ơ, với các thành viên và làm được việc, ờ, chắc chắc là vậy á. Tại vì lúc mà mình còn nhân viên thì mình thấy là, à, cái công việc này giống như là, ờ, sinh ra là dành cho mình á, ờ, kiểu như là mình có thể, ơ, không có bị áp lực nhiều quá, rồi, à, có biết cách là quản lí cái khoảng thời gian nó cũng chất lượng nè, đó.
Ừm, ra là vậy. Rồi. Ờ, vậy thì bạn đã có cái ví dụ về thành tựu cụ thể trong công việc để bạn trình bày trong lúc phỏng vấn chưa?
Mình cũng có rồi á. Ví dụ như những thành tựu của mình là trong, ơ mình được nhận rất là nhiều giải thưởng trong, ơ, quý đầu, quý hai, thậm chí là, ừm, mỗi tháng thì mình cũng đều nằm có danh sách ở trong, kiểu nghĩa là những người mà top đầu á, đó. Cái, ơ, mình thấy là ờ, <chuckles> cho nên cái đó mình thấy là cũng cũng chắc là cũng là một điểm cộng á, cho mình để có thể là, ờ, tự tin hơn khi mà nói chuyện với các sếp.
Ừ. À, rất là tốt nha! Ừm. Nói chung là bạn cũng là một người rất là có sự nỗ lực trong công việc, đúng hông? Cũng như là cũng cũng đã có những cái thành tựu nhất định. Vậy thì điều gì sẽ thay đổi trong cuộc sống hoặc sự nghiệp nếu bạn được thăng chức?
Ừm. Ờ, thì đầu tiên nhá, thì mình sẽ có một cái mức lương nó sẽ như mình mong muốn hơn. Rồi, à, sau đó là mình sẽ có một cái nhóm riêng của mình, cái nhóm mà mình có thể, kiểu như là, quản trị với lại điều hành á. Cái thứ ba nữa thì chắc là nó sẽ cải thiện được cái kỹ năng quản trị của mình hơn. Tại vì, ờ, mình mong muốn là sau khi làm cái chức này thì mình có thể nhảy một cái công ty khác với lại cái với lại cái vị trí nó cũng tương đương nhưng mà cái mức lương thì nó cũng sẽ và đãi ngộ nó cũng sẽ tốt hơn, kiểu vậy á. Tại vì, ờ, tiến tới cái hành trình xa là sẽ là như thế.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Rồi, tức là cái, a, cái mong ước cũng như là cái cái kế hoạch của bạn nó cũng khá là rõ ràng rồi đó, cũng như là cũng có những cái, ừm, ý tưởng nhất định rồi. Vậy thì hiện tại bây giờ á, trong cái đội nhóm hiện tại á, thì vai trò của bạn là gì ha? Mình là người, ờ, người giải quyết vấn đề nè, cái người thúc đẩy tinh thần cho nhóm hay là cái người đi hướng dẫn những cái bạn khác hay như thế nào?
Ừm. Ừm. Mình á hả? Ừm, là kiểu gắn kết mọi người với lại là, ờ, giải quyết vấn đề thôi ấy, chứ ý là, mình cũng được sếp giao là hướng dẫn mọi người thì mình cũng có hướng dẫn đó. Thì ai không hiểu gì thì mình mình hướng dẫn thôi chứ không có chủ động, kiểu như là "À, cái này không biết thì hỏi tui nha!" Nhưng mà ô kê cái đó thì cũng được. Nhưng mà mình hông có có muốn dành nhiều quá nhiều thời gian như thế á. Ừm.
Ừ. Ừm. Rồi, sau khi mà mình nghe bạn chia sẻ thì mình cũng đã phần nào hiểu được cái câu chuyện của bạn rồi và mình sẽ đưa ra cho bạn một vài lời khuyên, mình cũng hi vọng là những lời khuyên của mình sẽ có ích cho cái trường hợp của bạn. Thì đầu tiên á, là bạn nên chuẩn bị những cái thành tựu mà bạn đã đạt được trong công việc. Đó, bạn phải có một cái đoạn giới thiệu ngắn khi mà bạn vào nói chuyện, thường thì lúc nào phỏng vấn cũng sẽ có là giới thiệu về bản thân, đúng hông? Mặc dù là bạn đã làm bên ở đó rồi nhưng mà sẽ có cái câu đó. Thì bạn nên giới thiệu về bản thân sơ qua, cũng như nhấn mạnh vào những cái kết quả, hành động và những cái tác động của bạn và bạn phải có số liệu cụ thể nha, ví dụ như trong quý vừa qua, hay trong tháng vừa qua, hay là trong nửa năm qua, ví dụ vậy.
Ô kê. Ừm, ừm. Ồ. Ô kê. Đúng rồi. Ồ. Ừm.
Bạn đã làm được những gì? À, tối ưu được quy trình như thế nào? Bao nhiêu phần trăm xử lý được? Ờ, nói chung là càng đưa những cái số liệu cụ thể ra thì càng tốt nha bạn. Đó, thì, ờ, khi như vậy á, người ta sẽ nhìn vô được, người ta sẽ thấy được ở ưm, công ty thấy được bạn là một người, à, vừa có cái khả năng trình bày nè, thống kê tốt nè, cũng như là biết được điểm mạnh của bạn là gì để nêu bật lên. Tại vì thật sự thì khi mà đi ph đi phỏng vấn thì công ty chỉ quan tâm đến những cái điều gì bạn đã làm được và phải có dẫn chứng cụ thể. Đó, thì, ờ, mới dễ thuyết phục. Thì bạn thấy cái cách này bạn có thể áp dụng được hông?
Ồ. Ô kê. À! Ồ, ô kê, ô kê. Ê, cái cách này ổn ấy, kiểu, mình có thể áp dụng được. Với lại là, kiểu như, những cái thành tựu của mình á, thì mình cũng có lưu lại á. Cho nên là mình sẽ làm một cái bảng để mà tóm tắt lại những cái, ơ, thành tựu mà mình đã đạt được trong những thời gian vừa qua khi mà mình cống hiến cho công ty.
Ừm. Đúng rồi. Ngoài ra thì bạn cũng nên liên kết những cái điểm mạnh của bạn với lại cái nhu cầu của vị trí mới, như bạn nói bạn cũng có hướng dẫn mọi người nè, đúng hông? Rồi bạn cũng có thể giải quyết vấn đề nè, hay là thúc đẩy tinh thần đội nhóm. Thì bạn nên liên kết những cái điểm này với cái nhu cầu của vị trí mới. Tại vì, ừm, không phải là bạn giỏi gì mà bạn cần chứng minh là bạn giúp ích ra sao cho cái vị trí mới và bạn phù hợp như thế nào nữa nha. Đó, ừm, và hiện tại bây giờ á là, ừm, về cái việc mà quản lý đội nhóm á, thì nếu mà bạn cảm thấy bạn chưa tự tin lắm á thì bạn có thể nói là bạn vẫn có thể h hướng dẫn cho người mới. Còn cái việc quản lý đội nhóm thì mình nghĩ là nếu được á, trong tương lai á, bạn nên đi học bổ sung những cái lớp mà người ta thường dạy khác khóa đào tạo ngắn hạn cho là quản lý á, để mà bạn có thể có một cái kỹ năng cũng như là chuẩn bị tốt hơn cho cái vị trí này trong tương lai.
Ờ. Ừm. Ô kê. Ô kê. Ừm. Ừm. À, ô kê. Ừm, mình thấy là, kiểu, cái này là chắc là cái là mình đang thiếu luôn á, tại vì á là mình bị thiếu cái kỹ năng lãnh đạo ấy. Ờ, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ đăng ký một cái khóa để mà học về cái kỹ năng lãnh đạo đó, rồi xe là nó sẽ cải thiện với lại giúp ích được cho mình trong tương lai. Mình nghĩ là ô cái cái lời khuyên này của bạn ô kê lắm luôn á, cái kiểu như nó rất là sát với thực tế của mình á.
Ừm. Ừm, đó. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Rồi, ngoài ra thì bạn cũng phải chuẩn bị những cái câu hỏi khó nha, ưm, tại vì chắc chắn là câu hỏi này những câu hỏi khó thường là sẽ không thể thiếu trong những buổi phỏng vấn. Ví dụ như, ờ, một cái câu đơ c cơ bản như là "Bây giờ bạn sẽ xử lý thế nào nếu mà bạn phải quản lý người từng là đồng nghiệp ngang hàng hoặc thậm chí là lớn tuổi hơn bạn?" Đó, thì bạn phải chuẩn bị những cái tình huống như vậy, để mà khi vào phỏng vấn á, thì bạn không có bị ấp úng hoặc là bạn cũng dự trù được trước để mà bạn có cái cách trả lời như thế nào đó cho phù hợp. Ngoài ra đó, khi mà bạn nhận được những câu hỏi khó mà bạn chưa biết trả lời như thế nào á, bạn cũng có thể nói với cái người phỏng vấn là, ừ, bây giờ bạn cần, à, 1-2 phút để suy nghĩ được không?
Câu hỏi khó? Ờ. Ừm, ừm. Ừm. À, OK.
Đương nhiên. Ừ, đương nhiên là khi phỏng vấn thì người ta sẽ không bao giờ nói không cho bạn suy nghĩ đâu, mà cái câu hỏi đó còn đánh họ có thể đánh giá được bạn là một người có cái sự chuẩn bị kĩ lưỡng những câu hỏi khó, cũng như là bạn, à, là một người, gọi là, tư duy nó có phần nào đó cẩn thận á, cũng như là ừm, đúng rồi. Nên là thường mà bạn gặp những câu khó mà bạn chưa biết suy nghĩ, chưa biết trả lời như nào bạn nên nói như vậy và thật sự là dành 1-2 phút đó ra để suy nghĩ thật, để sắp xếp câu chữ lại trong đầu để làm sao trả lời cho nó phù hợp nha bạn.
Ừm. Ờ. Hay á! Ừm. Ờ. Ô kê. Ôi, những cái lời khuyên của bạn, kiểu như nó nà, nó nó rất là sát với thực tế của mình ấy, với lại là nó, như là, kiểu, mở mở r cho mình một cái tầm nhìn khác với lại là nó gỡ cái nút thắt trong lòng mình á, à, là mình thiếu những cái gì, cái gì, cái gì. Rồi mình sẽ liệt kê ra để mà nó có thể bổ sung cho cái việc là, à, chuẩn bị cái m buổi phỏng vấn của mình nó sẽ, kiểu, thành công á, cho nên cảm ơn bạn rất là nhiều ha!
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừ. Ừm. Ừ. Ừm, mình cũng hy vọng là những cái lời khuyên của mình sẽ giúp cho bạn, ờ, thành công trong buổi phỏng vấn và có ích cho bạn trong tương lai nha. Chúc bạn thành công nè!
Ừm, ô kê, chào bạn nhá!
Chào bạn!